<chuckles> Lumayan lama ya, Kak, ya? Tapi pernah nggak sih, Kakak dulu pas pas masih zaman-zamannya, eee, nonton, apa, mungkin anime, atau series gitu, sampai berjam-jam, sampai nggak mau stop, terus Kakak ngerasa, "Wah, ini kayaknya udah nggak bener nih, kayaknya harus aku harus berubah nih, nggak boleh nih nonton kayak gini terus." Jadi kayak ngerasa ada yang salah gitu, Kak. Pernah ngerasa kayak gitu nggak, Kak?
Heeh, karena iya? Mhm. Oh, sering. Sering. Sering, Kak, sering. Waktu itu pernah, waktu itu kan zaman dulu kan masih orang-orang pada suka anime ya, kalau sekarang kan pada drakor semuanya, nggak cewek, nggak cowok kan, tua, muda. Kalau sekarang udah istilahnya tuh drakor maraton, kan? Biasanya pas weekend tuh orang-orang kan, habis pulang kerja langsung maraton drakor sampai subuh, sampai besoknya, sampai besok kerjanya lagi, baru dia berhenti, kayak gitu, kan. Ada tuh beberapa yang kayak gitu, kan. Pulang kerja mungkin di hari Sabtu, siang gitu, dia udah langsung buka laptop di rumah mengusa apa, me apa, sembunyi dalam guanya, dari siang itu, Sabtu siang sampai mungkin Minggu pag Senin pagi itu, am mau subuh baru dia berhenti, kan. Maraton drakor, parah. Kalau saya dulu anime sih, dulu anime, dulu Gintama, ada. Jadi, kalau zaman dulu kan, eee, banyak ya kayak punya bisa ini sih sat apalagi mahasiswa, zaman dulu kan kayak punya koleksi gitu kan, atau di warnet-warnet tuh kadang punya banyak koleksi kan, bisa kita tinggal copy paste, masukin flashdisk, banyak kan episode nya si anime ini kan, waktu itu Gintama sih, Kak. Gintama lah.
Bener banget. <chuckles> Bener. <chuckles> Selama itu ya, Kak, ya? E Gintama itu yang One-Punch Man, bukan sih?
Bukan, beda. Gintama Gintama itu lebih tua dari pada One-Punch Man. Dia seumuran siapa ya, seumuran Fairytale kayanya, Fairytale apa Naruto, ya. Mungkin enggak sih, enggak, saya pernah nonton juga. Tapi tua sih, dia anime tua, tapi dia anime-nya tuh sket skit, sih. Jadi kayak komedi rastik gitu. Anime, eee, latar belakangnya sih Jepang zaman dulu, tapi banyak kayak di
Oh, beda lagi ya? Oke. Oh, gitu. Mmm. Ya ya ya, paham paham.
digabungkan dengan seni-seni modern juga. Jadi, kayak benar-benar komedi gitu sih. Komedi, dan ceritanya tuh lucu-lucu.
Oke, dan dan Kakak nontonnya sampai bener-bener lupa waktu ya, pas waktu itu ya, Kak, ya?

Setelah Kakak mengalami itu semua, badan kesemutan, kunang-kunang tapi tetap habis itu pernah sampai mengulangi hal yang sama nggak Kak? Jadi nggak kapok gitu?
Oh, pernah. Pernah Kak, gak kapok malah. Jadi jadi tips saya tuh biasanya udah kayak gitu berarti ya udah ini tubuh minta istirahat, ya udah misal makan dulu, mandi, seger-seger, saya biasanya berhenti paling sehari, 2 hari, habis itu kepikiran misalnya gak mau ngapain ya, biasanya kayak gitu lagi b biasanya pas itu pas lagi momen-momen lagi gak ada ngapa-ngapain, lagi beneran kayak nganggur gitu mau ngapain ya, duh kayak udah lagi nggak ada kerjaan, oh, iya, kemarin masih ada yang kepikiran, oh, tapi kemarin waktu aku gini masih ada kepikiran itu juga kemarin kayak aku habisnya segini, oh, ya udah sekarang kalau nonton tapi secukupnya gitu, bertekad ya itu udah bertekad kayak tapi akhirnya kebablasan juga gitu loh. Tapi nggak separah kemarin, akhirnya mungkin kemarin mungkin 8 jam, 7 jam maraton itu mungkin sekarang berkurang dikit lah, jadi kayak 6 jam, 5 jam git
Oh, gitu. <chuckles> Oke. Tetep ada perubahan ya, Kak, ya, jadi nggak bener-bener bebel banget gitu, udah udah dikasih tahu sama tubuh kita sendiri, tetep nggak percaya, tetep nggak ngaruh gitu ya, tetep ada perubahan. Tapi kalau dari luar sendiri kayak misalnya orang terdekat Kakak gitu, pernah ada yang sampai ngingetin gak Kak, o "Eh, kamu tuh udah k berlebihan nih kamu nontonnya. Jangan jangan biasain kayak gitu, gak sehat itu," apa gimana Kak, pernah gak?
Iya, sedikit-sedikit, hmm. Iya. Betul. Pernah pernah, jadi dari mama biasanya yang paling cerewet banget. Kalau papa sih biasanya lebih diem, tapi kalau mama ci cerewet banget, dulu waktu kecil se sebenarnya waktu itu saya nggak pernah cerita kalau misalnya saya lagi ngapain, kayak misalnya saya lagi maraton apa cerita saya saya jarang sharing sih, misalnya saya lagi suka ini sharing, enggak saya orangnya cenderung kayak lebih menikmati sendiri, lebih suka kayak me time gitu orangnya. Jadi jarang suka sharing apa yang lagi saya suka, apa yang saya inginkan gitu kan jarang. Tapi waktu kecil saya juga suka nonton tuh kartun. Nah, kalo adik saya sukanya main keluar, tidur siang segala macam, makanya sekarang anak adik saya lebih tinggi, tapi waktu itu lebih tinggi saya sih, tapi di lebih tinggi adik saya sekarang. Jadi kalau waktu saya saya disuruh tidur siang susah banget waktu kecil. Saya lebih suka lebih pilih nonton, nonton TV atau mungkin melakukan hal lain gitu, tapi, nah, ketika ini gi nggak usah nonton terus kasihan matanya gitu nanti sakit gitu, biasanya kayak gitu.
Oh, mama ya, biasanya ya. Oke. <chuckles> Oke, berarti tetep ada yang ngingetin ya, enggak bener-bener dibiarin gitu aja ya. Oke sih bagus juga sih Kak. Tapi, eee, kalau Kakak sendiri nih ya, Kakak tipe orang yang ketika nonton itu buat ngisi waktu atau emang nonton tuh adalah sebuah keharusan karena udah tahu ini filmnya bakal tayang atau seriesnya bakal tayang dan aku harus nonton gitu, Kakak tipe yang mana nih Kak?
Sengaja. Enak, mhm. Mmm.

Oke, kebetulan aku emang suka nonton dulu, dulu tuh suka nonton dari kecil emang suka nonton film, sampai kayaknya sampai kuliah kayaknya tapi kalau sekarang udah jarang nonton tapi kalo diajak nonton ya suka gitu heeh, karena mungkin kayak sekarang udah jarang nonton, karena kayak udah puas banget masa kecil sampai kuliah udah sering nonton, kayak sekarang lebih mengurangi, lebih pengen produktif sih kalau sekarang Kak. Kayaknya udah waktunya produktif gitu.
Oh, gitu. Mmm, mhm. Oh, udah lumayan jarang ya? Oke, keren keren. <laughs> Oh, gitu. Oke. Oke, setuju sih. Tapi pas dulu pas lagi seneng-senengnya nonton, pernah enggak sih nontonnya sampai, eee, bener-bener lama gitu, enggak bisa berhenti gitu, pernah enggak sampai kayak gitu?
Mhm. Sering banget Kak, sering banget sering banget, iya, heeh. Iya, Kak. Eee, mungkin yang terbaru ini kemarin ya, jadi kalau sekarang tuh aku tuh udah jarang nonton, udah jarang nonton film, udah jarang nonton anime, jarang nonton series dan segala macemnya. Tapi sekarang itu lebih nonton ke Youtube sekarang Kak, nonton Youtube entah podcast apa segala macem ah kemarin itu kayaknya baru 3 hari yang lalu apa berapa hari yang lalu gitu deh, aku sekarang kalau nonton tuh enggak nonton film tapi suka nonton kayak eee, ini ya spoiler-nya film gitu spoiler-nya film jadi
Oh, malah sering ya? <laughs> Gimana tuh ceritanya Kak? Oh, sekarang YouTube ya? Oke. Oh, lebih kayak potongan-potongannya gitu ya, Kak, ya berarti ya?
Betul, highlight-nya highlight-nya itu kan banyak nih di YouTube channel-nya kan yang kayak mereka tuh menceritakan ini dari sudut pandang mereka kan. Kadang ada yang enak kan kadang ada yang kurang enak. Nah, kemarin tuh aku nonton spoiler film, sebenernya bukan spoiler, dia menceritakan film itu yang highlight-highlight-nya mungkin dia itu 3 jam iya, dan itu panjangnya 1 jam di Youtube 1 jam Kak. Mungkin film-nya heeh, film-nya mungkin berapa ya, eee, mungkin 3 jam 5 jam ya. Jadi, ini, eee, film-nya Netflix Kak, ternyata saya baru tahu di akhirnya saya enggak tahu ini film apa ih keren banget film-nya ya ceritanya kan. Ternyata di akhirnya ketemu nih judulnya, eee, film ternyata itu series Netflix judulnya One Hundred Years of Solitude, nah itu 1 jam dia nge-review-nya. Dia 1 jam review-nya, saya nonton dari awal sampai akhir ending-nya berapa jam awalnya dia bikin video 1 jam, saya ngabisinnya 3 jam untuk menyelesaikan video itu.
Iya, benar banget. Oke. Jadi kayak dipersingkat gitu ya, Kak, ya? Oke, lumayan juga ya. <laughs> Oh, gitu, oke. Oh, gitu. <laughs>